Ya, emm, şöyle, eee, aslında dikte etmedi bize hiçbir zaman için. Eee, gayet normal düzgün bir iletişimle bunları açıkladı. Zaten kibar da bir insandı. Eee, fakat onun istediği kurallardı bunların bazıları temel olarak tabii ki hani mutfağın sürekli düzgün tutulması. Ya, şöyle söyleyeyim. O mutfak eğer, eee, başkası tarafından da dağınık bırakılmışsa, bizim tarafımızdan dağınık bırakılmışsa, eee, o onun gözüne batar, o kendisi y yapar. Öyle söyleyeyim. Bırakmaz, yani, mutfağı dağınık ve pis bir şekilde. O yüzden sen de sorumluluk hissedip yapıyorsun zaten. Hani, çünkü senin dağınıklığın belki de o arkada kalan ki bu mutfağın her gün toparlanması aslında çok güzel bir alışkanlık bence. Çünkü 3 farklı kişi yaşıyor. Eee, yani, eee, bir yemek yaptığında bile o yemeğin, işte, tenceresiydi, tavasıydı, işte, kullandığı ne bileyim, eee, çırp çırpıcısıydı, çatalıydı, bıçağıydı zaten yeterince o, hani, lavaboyu dolduruyor bir kerede. Eee, o yüzden, eee, onları temizlemek, gerçekten o an temizlemek veya işte bulaşık makinesine kaldırmak güzel bir alışkanlık bence. O yüzden benim hiçbir problemim olmadı bunlarla ilgili. Eee, direkt uyum sağladım. Eee, diğer arkadaş da öyleydi. Yani, uyumluyduk bu konuda aslında ama bazen oluyordu. Mesela şey oluyordu; işte, yemek yapıyordum, ben yiyordum. O an, işte, şişiyorum falan. Ya, diyorum ki "Hani, eee, temizleyeceğim ben bunu da hani, eee, 1 saat sonra temizleyeceğim mesela falan," diyordum. Eee, o arada mesela gelip yaptığı, temizlediği oluyordu o ev sahibi olan arkadaşımız. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Ay, güzel çok güzel. Hı hı. Evet. Hıı. Hıı. Evet. Ay, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Ay güzel, çok güzel. Gerçekten çok şanslıymışsınız. Nasıl yani? Bazen, hıh. Eve Evet. A! Anladım. Eee, sen mesela onun yerine temizliyor muydun? "Sen benim yerime temizledin, ben de senin yerine temizleyeyim," gibi bir şey oluyor muydu yoksa sadece "Teşekkür ederim, eee, yapacaktım ama ben," hani, deyip, böyle, geçiştiriyor muydun? Anladım.
A! Tüh, <chuckles> teşekkür ederim, eline sağlık. <chuckles> Ya, yok kesinlikle, eee, şeydir, yani, eee, yıp ya, birbirimize herhangi bir konuda yardımcı oluyorduk. Eee, hani, yani o belki o anda o bulaşığı yıkamıştır da ben başka bir konuda ona yardım etmişimdir illaki. "Hani, o bulaşığı yıkasın ya, ne yapayım o da onun alışkanlığı," deyip, hani, geçiştirmem ben de o konuda ben de rahat edemem çünkü, eee
Heh. He he. Anladım. A! Güzel. Aranızda güzel bir saygı var. O da çok güzel. Eee, peki, şeyi de merak ettim. Yemek planlaması nasıl oluyordu? Herkes kendi yemeğinden mi sorumluydu yoksa ortak bir masaya mı oturuyordunuz? Alışverişi nasıl hallediyordunuz? Yani, bunlar nasıl oluyordu?
Evet, evet. Ya, evet, bu da aslında ortak yaşamanın en temel, eee, direklerinden bir tanesi. Eee, o noktada da şöyleydi. Eee, az önce sordun ya, hani, onlar benden 2 benden önce başlamışlardı yaşamaya. Onların mutfak alışverişleri ve yemekleri ortaktı. Ortak yapıyorlardı. Eee He he, beni de o konuda dâhil etmek istediler ama ben dâhil olmak istemedim. <chuckles> O konuda ayrı durdum.
Evet. Imm, a, güzel. Hımm, yani, orada da biraz çelişkili bir durum. Hani, mesela onların belki damak zevkleri uyabilir ama senin damak zevkin farklı olabilir, a farklı kültürlerden olabilirsiniz; mesela bunlardan dolayı mı sen, eee, katılmak istemedin? Katılmama nedenin neydi senin?
Hı hı. Doğru.

Farklı, farklı, kesinlikle farklı. Iıı, ya, bu konuda, bu da belki, hani, biraz jenerasyonel farklılıktır, ama, ııı, mesela, ev sahibimiz, içimizde en titiz olanımızdı. Iıı, gerçi ben de, hani, yine titiz bir insanım bazı konularda. Iıı, diğer ev ark ev arkadaşımızsa, biraz daha rahattı bu konularda, ama o da, yine temiz aslında, düzenli. Fakat, ııı, işte, eee, mesela ev sahibi olan arkadaşımız, şey istiyordu, işte, hani, duşakabin var. Duşakabinin içerisinde duvar, ımm, taşlar ne deniyor onlara, ııı, parke taşı değil de, fayans diyeyim, duvardaki fayanslar. Evet, duvardaki fayanslar mesela, ııı, buranın suyu çok kireçli olduğu için, eee, o kireç, duvarda belli bir süre içerisinde yer etmeye başlıyor böyle, ve duvar sararmaya başlıyor. Hani, oradaki o, fayansların aralarındaki o derzleri, silmemizi istiyordu. <chuckles> Çok detaylı bir iş aslında gerçekten. Iıı, onu da, hani, ben de birazcık şey yapıyor, üstünkörü yapıyordum işin açıkçası. Çünkü, çok elzem bir şey değil. Sonuçta duvar temiz yine biliyorsun. Sadece orada birazcık sarı bir izi kalıyor gibi. Hani, bu tarz ufak şeyler oluyordu. Ya, yine tatlıya bağlıyorduk, anlaşıyorduk. Çok problem olmuyordu. Iıı
Evet. He he. Hı hı. Evet. Hıh. Hı hı, anladım. Hıh. Evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. A, anladım. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Ya, zaten şey var, 3 haftada 1 kendisine sıra geliyor ev sahibinin, baktığın zaman, büyük ihtimal, sen pas geçsen, diğer ev arkadaşım pas geçse, yani o, ona geldiğinde daha yeni zaten büyük ihtimalle o sarılıklar, ortaya çıkmış olacaktır diye düşünüyorum. Hıı.
Doğru. Hımm, yani. Evet. Evet, öyle oluyor ama, sonra ne yaptık biliyor musun? Bir tane, eee, otomatik fırça aldı o, böyle, ııı, kendiliğinden dönen, robotlu ya robotlu değil de, şey, elektrikli, şarjlı bir fırça aldı, farklı başlıkları olan. Onunla gerçekten daha rahat temizleniyordu. Dedi ki "İşte arkadaşlar, bundan sonra bununla temizleyebiliriz." dedi. <chuckles> Biz de "Tamam." dedik, hadi bununla temizleyelim bundan sonra. İşte öyle, onun için hususi fırça almıştı mesela. Çünkü, onun aklına takılıyordu gerçekten o.
Ne yaptınız? Elektrikli. Hı hı. Evet. <chuckles> Anladım, yani o işten kaçış yok, ama en azından şöyle bir durum var, seni eski malzemelerle onu temizlemek zorunda da bırakmamış, teknolojiyi takip etmiş, teknolojiyle daha iyi bir şey almış. En azından onu temizleyip temizleyebilin diye. Eee, gerçekten de güzel.
Yok. <chuckles> Kesinlikle, kesinlikle. Eee, yani, işçisinin, eee, koruyucu ekipmanını sağladı yani bir noktada, gibi bir şey oldu. <chuckles> Ay.
A, Evet, evet, o da çok güzel mesela gerçekten. Eee, e, mesela, şimdi bu düzeni siz oturttuğunuzda, mesela, ilk kim, yani ev sahibi vardı, sonra sen mi taşındın, yoksa sen 3. olarak yani, eve, en son gelen kişi mi sendin?
Hı hı.